Đúng rồi, khi mà mình làm cái việc gì đó thì mình cũng phải nên học cái cách là, ờ, nói chuyện khéo léo một tí, đúng hông? Nịnh cũng được, nịnh cũng được, miễn sao là cái công việc mình của nó có thể thăng tiến. Còn bạn nghĩ mà nếu mà một người thể hiện quá nhiều nha, ờ, lúc nào cũng đi nhận xét người ta nè hoặc là, ờ, cho rằng mình là đúng thì cái công việc của người ta có thăng tiến được hay không?
<laughs> Ờ, mình nghĩ là cũng sẽ rất là khó, bởi vì là cái người đấy sẽ tạo ra những cái mối quan hệ mà nó khá là căng thẳng và rất là dễ tạo ra mâu thuẫn với cả những cái người xung quanh ấy. Và trong cái môi trường công sở, thì cái việc đấy về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái con đường thăng tiến của người ta.
Ừm. Ờ, đúng rồi.